Ừm, cũng có bạn. Thì, ờ, thật ra cuối tuần á, cuối tuần lúc mà mình cũng không có bận công việc gì ở công ty á, thì đều, ừm, mình cũng đa muốn là làm việc nhà để thứ nhất là giãn gân, giãn cốt mình làm, ờ, chư như là mình tập thể dục á, cho cả tuần mình ngồi văn phòng mình ngồi mình cũng chán ấy. Nên là thí dụ như cuối tuần thì, ờ, có hôm á, mình tập thể dục thì mình sẽ, a, mình làm, mình quét nhà, mình lau nhà, mình cũng không có dùng cái con robot đó nhiều lắm ấy. Tức là mình muốn tập thể dục cho nên mình tự mình làm, hoặc là mình sẽ ra ngoài mình quét sân, ờ, đúng rồi, tại vì nhà cũng có trồng cây, cũng có sân. Cho nên là đúng rồi, cho nên là lá nó rụng cũng khá là nhiều ấy, cho nên là thời điểm đó là, kiểu, cứ, ơ, cuối tuần á, cuối tuần cái công việc đó bình thường ngày thường là ba mình làm, nhưng mà cuối tuần mình sẽ làm công việc đó, ừm, kiểu, cũng quét sân. Rồi nhà cũng có nuôi chó, nuôi chó thì bạn biết chó mà nuôi trong sân mà cột thì nhiều khi
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Thấy cũng hay mà, đúng không? À, đấy, nói đến đoạn phân chưa nói đến, đúng không bạn? Ừm. Ừm, ừm. Ờ, ai sẽ là người cho chó ăn hả bạn?
Ờ, chó thì ở nhà mẹ mình sẽ là người cho ăn, nhưng mà ngày thường thì mẹ mình sẽ là người cái người vệ sinh.
Ừm, tính ra là mẹ bạn đảm nhận hết công việc nhà luôn ấy chứ nhỉ?
<laughs> Thì, ờ, mẹ mình với ba mình chia ra thôi. Tức là có hôm là thật ra chó á thì hổng phải là cho ăn không mà cũng phải là d vệ sinh cho tụi nó nữa, tại vì tụi nó cũng đi đi ị này kia ừ, đúng rồi. Ừ.
Ờ, đấy, tắm rửa các thứ, dọn dẹp lông các thứ, đúng không? Ờ, thế là mẹ bạn làm hết hả?
Ừm, mẹ mình với ba mình chia nhau ra làm, còn cuối tuần á, thì mình với em trai mình sẽ làm, <chuckles> vậy á, ừ.
Ờ. Ờ. <chuckles> Nói chung cũng dễ, đúng không? Thế thì ví dụ giả sử như những cái ngày mà ba mẹ bạn tự nhiên mệt chẳng hạn, hay là có những cái vấn đề gì đấy không có ở nhà chẳng hạn đi, thì khi ấy là bạn với lại em trai của bạn phân chia việc nhà với nhau không? Hay là thôi kệ đấy luôn?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.

Ừm, ở nhà mình á thì, ờ, nhà mình thì có 4 người ha. Thì, ờ, có mẹ mình á là nội trợ thôi, thì ba mình thì cũng về hưu là cũng ở nhà luôn, còn, à, mình thì mình đi làm văn phòng, em trai mình thì làm tài xế, cho nên là, kiểu như là, cái việc nhà đối với mình thì đúng rồi, người lớn hết rồi nên là cái việc nhà đối với mình nó cũng hổng phải cái gì đó, gọi là, to tát quá. Tại vì mình thì cả ngày mình cũng đi làm á, nên là chủ yếu là cuối tuần rảnh rỗi thì mình mới làm việc nhà với lại gia đình mình thôi à, chứ còn mà thứ, a ừ, đúng. <laughs> Thì cũng không phải sướng lắm đâu, tại vì những ngày còn lại phải đi làm mà về nhà làm việc nhà nữa sao làm nổi. Với lại nhà mình thì cũng có mẹ mình với ừ. Ừm.
Ừm. Ờ. À, toàn là người lớn cả, đúng hông? Ừm. Ôi, thế sướng nhỉ! <laughs> Thì đấy, là bình thường thì không nhà, đúng hông? Việc nhà thì là ai cũng sẽ có những cái nhu cầu cá nhân riêng mà, đúng hông? Ăn uống, ngủ nghỉ rồi xong đó là giặt giũ quần áo đấy ấy, thế nhưng mà bạn lại được người khác làm hộ rồi, đúng hông?
Đúng rồi, thì cũng có thể gọi là vậy, tại vì, à, ba mẹ mình thì cũng ở nhà, mà ở nhà thì, à, ừ, kiểu, thì công việc chính ba mẹ mình thì, kiểu, nội trợ gia đình, chăm chăm chút nhà cửa thôi. Nên là thì đấy đồ đạc của con cái nhà có máy giặt thì cứ bỏ vô giặt thôi, còn, ờ, quét dọn, lau dọn gì đó thì ở nhà cũng có mình cũng có sắm 1 cái robot hút bụi, robot lau nhà ấy. <laughs> Nên là, kiểu, ừ, kiểu, cũng không cũng không không có gì, gọi là, áp lực đối với việc nhà trong gia đình mình cả. Ừ.
Ừm. Ồ. Ơ, thế cũng tiện nhỉ? Cũng dễ, đúng hông? Ờ, trời ơi, thế quá là tiện luôn chứ còn gì, đúng hông? Ờ, nói chung là nhà bạn không bị áp lực cái việc là phân chia, đúng không? Thế nhưng mà mình cũng muốn hỏi kỹ hơn một chút xíu, ví dụ như là cái lịch, ừm, làm việc nhà của nhà bạn như thế nào? Ví dụ như là trong tuần thì như thế nào? Hay là trong ngày thì sẽ như thế nào ấy?
Ừm. Ừm.

À, à, à, trong tuần á thì, ờ, bình thường là mẹ mình á là mỗi ngày á sẽ dọn quét nhà là tầm khoảng 2-3 lần, đó là mỗi ngày. Đấy, còn, ờ, lau nhà á, lau nhà thì cuối tuần á, mình sẽ, kiểu như, mình cũng sẽ lau nhà, nhưng mà, kiểu, mình quét rồi mình lau sơ sơ thôi à. Sau đó mình đ mình để cho cái con robot, ơ, cái con robot á mình bỏ nước vô, mình bỏ xà phòng vô cho nó tự nó làm, nó lau lại lần nữa là nó sạch luôn. Ế, mình cũng chỉ, ơ, kiểu, s làm sơ sơ, rồi, à, bàn, ghế, cửa gì đó thì, à, ví dụ như cửa á, mấy cái cửa thì nó cũng bị bụi bặm, hoặc là thỉnh thoảng nó cũng có, ơ, nhến nhện á. Nhưng mà bạn biết là nhà nếu mà mở máy lạnh thì nó cũng không có bị bụi nhiều lắm, thì, ờ, cho nên là mình nhà mình là 1 t hai tuần là mình sẽ vệ sinh bàn ghế với lại cửa sổ, hoặc là cửa cửa ra vào 1 tuần lễ, ờ, còn ờ, 2 tuần chứ, 2 tuần 1 lần. Còn sân ấy thì nhà mình ừ, <chuckles> thì, à, ý ý ý là ở trong nhà thì nó nhàn còn ở phía bên ngoài thì cũng hơi hơi cực xíu, tại vì nhà mình cũng có sân thì sân rộng. Đấy, đúng rồi Ừ, thì đấy. Ừ.
Ừm. À, lau sương sương thôi, đúng không? Ồ! Vậy quá tiện luôn, đúng không? Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ờ, thế tính ra nhàn nhỉ? <chuckles> À, rồi. Thế thì nói cái đoạn nhàn trước đi bạn, nói trong nhà trước đi. Ừm.
Thì còn, ờ, cái phần bên ngoài
Thế là, ừm, nói chung là 2 tuần là, ừm, lau, ư, cửa với lại bàn ghế 1 lần mà, đúng không bạn? Còn quét nhà thì là bạn cũng hay quét rồi, rồi xong đó là để cho cái con robot nó tự làm nhiệm vụ của nó, đúng không? Thế thì còn về những cái như là rửa chén bát thì sao bạn? Nấu ăn thì sao? Là mẹ bạn làm hết hả?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, nó tự nó hút bụi. Ừm. Ừm. Ơ, rửa chén bát thì ờ, rửa chén bát thì bình thường á là mình mình đi làm thì, ờ, từ sáng tới chiều tối mình mới về. Cho nên là chiều tối có hôm mình ăn ở nhà thì mình ăn xong thì mình tự mình rửa thôi. Còn hôm mà m à, mình lười mình ăn ngoài, mình về thôi cũng đâu có cần phải rửa rửa, ư, chén bát đâu. Còn ba mẹ mình thì ba mẹ mình thì, kiểu, ơ, hai ông bà ăn xong rồi hai ông bà tự dọn rửa thôi. Đấy, đó là những ngày trong tuần ấy. À.
Ừm. Ôi, sướng nhỉ? Ồ, tính ra là nhà bạn là cũng, kiểu là, ít người, với lại mọi người cũng có công việc của mọi người riêng rồi mà, đúng không? Nên là cái việc là, ừ, không có cần là phải phân chia nhau như thế thì cũng hay. Thế thì còn cái việc là giặt giũ quần áo thì sao bạn?
Ừ. Lớn hết rồi. Ừ. Ừm. Ừm. À, giặt giũ quần áo thì, ờ, nhà mình thì, ừm, tầm khoảng 1 tuần giặt quần áo 1 lần. Tại vì thứ nhất là, kiểu, người lớn á, quần áo thì, kiểu, cũng mình dân văn phòng thì, kiểu, hổng phải là, ờ, đi làm hồ hay gì, em mình thì cũng tài tế cũng không phải là làm lụng vật vã gì lắm, quần áo thì ở nhà cũng có 4 người lớn thôi, đâu có đồ của con nít hay là phải, a, ủi đồ, hoặc là các nh nhiều nhiều nhặn gì đâu, nên là một tuần sẽ giặt máy giặt một lần. Vậy thôi á, vậy á.
À! Ừm, ừm. Ừm. rồi. Ờ, thế cũng tiện nhỉ? Coi như là cái việc là giặt giũ quần áo với lại phơi quần áo không có phải là tranh nhau, đúng không? Tại vì nhiều gia đình ví dụ như là đông người ấy, thì là thường hẹ họ sẽ, kiểu là, không có muốn phơi quần áo của nhau đâu. Nhà bạn thì chắc là không có xảy ra trường hợp đấy hả?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.